Genau, und, äh also, in in der Unterstufe ist es ja eher so, dass d dass das wirklich das Notensystem gibt, also von 1 bis 6, aber dann in der Oberstufe ändert sich das, glaube ich, aufs Punktesystem, genau, von 1 bis 15, mhm.
Punkte. Eher 1 bis 15 Punkte mit stärkeren Differenzierungen zwischen den einzelnen Noten.
Äh, genau also, äh, es es macht da wahrscheinlich gar keinen Unterschied, ob du es jetzt 'n Notensystem oder Punktesystem nennst.
Ja, äh, das läuft am Ende doch sowieso auf das Gleiche hinaus. Also, ich finde solche i ndividuellen und motivierenden Bewertungen, Beurteilungen, also das Motivationsschreiben, nennen wir's mal besser Motivationsschreiben, sinnvoller. Also, ähm, ich denke, äh, wenn man motivierend, äh, Matheschwächen freundlich umschreibt, dann ist das, äh hat das mehr Anreiz, sich da weiter reinzuhängen, als wenn man da 'ne 5 oder 6 aufm Zeugnis sieht.
Ganz genau. Mhm. Mhm. Genau, genau. Aber ich ich glaube, das hängt auch davon ab, wenn wenn man sich das auch in in ins Berufsleben, ähm, ähm, sagen wir mal, mhm, ähm, einleben möchte, da sieht der Arbeitnehmer ja dann auch sofort: „Okay, ist 'ne 5, ist 'ne 4,“, und und dann wird auch gleich sofort abgestempelt, obwohl vielleicht ist der Lehrer ja das Problem, vielleicht nicht die Materie oder der Schüler.
Ja. Mhm. Ja, da sollte man immer differenzieren, aber, hm, ich finde es auch sinnvoll, in der Schule, die Schüler mehr nach ihren individuellen Talenten zu fördern und niemanden zu zwingen, zum Beispiel Physik zu lernen, obwohl derjenige gar kein Interesse hat, das zu tun, und keine Imba Ambitionen hat, jemals in diesem Bereich zu arbeiten. So war's bei mir zum Beispiel, und ich erinnere mich da an 'ne Situation, wo mein Onkel dann kommen musste, um Physik quasi in mein Gehirn reinzuprügeln mit Nachhilfeunterricht, aber es hat nicht funktioniert.
Mhm. Mhm. <laughs> Wenn's nicht rein will, dann will's nicht rein. <chuckles>
Ja, eben.
Genau. Glaubst du glaubst du, es wäre auch 'ne Möglichkeit, den Lehrer mal zu benoten? Ne, das gibt's wahrscheinlich auch nicht.
Mhm, ja, halte ich durchaus für sinnvoll. Die Lehrer, die sind ja so Allmachtspersonen in der Schule, und zu meiner Schulzeit gab's auch welche, die waren richtig gefürchtet, aber wenn die Schüler das Recht bekommen, auch die Lehrer zu beurteilen, dann würden sich die Lehrer auch mehr am Riemen reißen und mehr auf Kooperation setzen. Oder, äh, sie würden, äh äh, wirklich sich hinterfragen, ob dieser Beruf noch das Richtige für sie ist.
Genau. Ja, ganz genau. Und das würde den Schülern dann wahrscheinlich auch so das das Gefühl von jetzt nicht gerade Macht, aber auch 'n bisschen Kontrolle, äh, geben, um zu sagen: „Hier, wenn du mich jetzt, äh, negativ bewertest, dann kann ich dich auch negativ bewerten.“ Aber natürlich
Ja. Ja, es sollte eher ein Geben und Nehmen sein, wo beide aneinander wachsen können. Das wäre die Idealsituation.
Genau. Ganz genau.